Nah kalau, mhm.
Dan mereka juga paling ketat juga setahu aku, mereka paling ketat dari segala ini, dari segala agency, peraturannya paling ketat gitu loh.
Oh ketatnya gimana? Disiplin atau disiplin, atau gimana? Oh mereka
Disiplin, iya, mhm, disiplin jadi kalau, mhm.
Jadi, e di mereka tuh di training juga ya, sebelum-sebelumnya? Bukan sekedar masalah, eee, musik aja ya?
Iya. Mhm, bukan asal debut aja, seumpama kalau se ada 1 member yang emang di jadiin leader kan, per grup kan ada leader-nya kan pasti. Leader-nya itu pasti kalau yang cowok apalagi kalau leader cowok itu pasti di training lebih keras gitu karena mereka akan ngedidik adek-adeknya nanti begitu udah debut, kayak gitu loh Kak.
Iya, dari leader-nya bener. Oh, jadi juga, diduplikasi ya dengan, eee, member-member yang lebih muda ya?
Mhm. Mhm, jadi kayak, eee, misal nih ada member NCT jadi leader gitu kan 1, namanya Taeyong kan yang leader-nya NCT, dia tuh cara nge-training-nya dulu itu, eee, kalau dia salah, dia dimarahinya beneran di lorong gitu, jadi semua orang tahu kalau dia salah gitu. Tapi kalau member yang biasa, mhm, jadi beneran untuk me iya, di lorong biar orang-orang tahu jadi, untuk mengasah mental dia gitu loh.
Mhm. Mhm. Oh, di publik? Di publik itu? Oh. Heeh. Oh.
Untuk ngelatih mental dia gitu.
Oh, menarik banget tuh saya baru tahu, eee, jadi mereka tuh leader-nya itu, di publik aja jadi orang atau, sebagai fans-nya itu juga tahu kalau sedang marahin juniornya gitu Kak ya?
Biar. Mhm mhm, dan itu marahnya BTW kebetulan pas dia masih trainee ya, bukan bukan pas udah debut jadi, dia tuh emang udah dilatih untuk menjadi leader gitu, biar, pas udah debutnya nggak kaku apa ya enggak, enggak ini lagi.
Kalau Mmm. Mhm.